Eee, aslında tabii ki çevre, eee, konusu da çok önemli bu noktada. Bu süreçte tabii en, eee, yakın destekçim eşimdi. Eee, arkadaşlarımın da desteğini bu konuda yadsıyamam bu noktada. Onlarla birlikte de çünkü, hani, hep paylaşıyordum, işte, eee, korkularımı, endişelerimi. Onlar hep motive ediyordu ve devam etmemi sağlıyorlardı. Iıı, ya kararımı anlattığımda anlayışlı olmaları, bana güvenmeleri beni çok rahatlattı tabii. Eee
Hı hı. Çok Güzel. Hı hı. Hı hı. Ne güzel. Değil mi? Destek olmuşlar çünkü, çok güzel.
Evet, evet, yani bir de çevreden gelen olumlu ya da olumsuz tepkiler insanı böyle hassas dönemlerde de çok etkileyebiliyor. Eee, evet, o yüzden, ben hep, ııı, şunu düşündüm: Yani çevremle açık ve dürüst bir şekilde iletişim kurmalıyım, ne istiyorum ya da, işte, korkularım ne yapabilir miyim yapamaz mıyım bunları açık bir şekilde paylaşınca zaten onlar da bana, eee, dürüst bir şekilde, eee, işte, karşılık verdi. Yeri geldi motive ettiler, yeri geldi, eee, korkularımı paylaştılar. İşte, bak böyle olursa şöyle yaparsın gibi biraz çözüm odaklı da ilerlemiş olduk hep birlikte. Böyle.
O! Evet. <chuckles> Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Peki, bir de şeyi sormak istiyorum ben. Eee, hiç böyle, hiç bilmediğin bir, eee, kariyere adım attığında, eee, böyle kendi kendine, ufak böyle testler yaptın mı ya da, ııı, direkt böyle bodoslama kendini onun içinde mi buldun?
Hı hı. Yani, eee, aslında, ııı, bu anlattığım gibi böyle hem kendi işime devam ediyordum hem de başvuru sürecini, eee, devam ettiriyordum. Eee, o kabul alınca böyle birden bodoslama dalmış gibi oldum <chuckles> ama şansım şuydu, eee, başvurduğum şirket zaten, eee, giriş pozisyonunda yani yeni pozisyonda bir eleman evet. Ve bana zaten şunu da söylediler. Ben onlara bahsettim, işte, kariyer değişikliğimden vs. söz ettim. E onlar da bana zaten şirketin, eee, buna hazır olduğunu ve gerekli tüm destekleri, eee, sunacaklarını söylediler. O da beni bir rahatlattı. Ben zaten bu pozisyonda, yani pazarlama uzmanı olarak çalışmadan önce, eee, biraz eğitim aldım bir 3 ay kadar. İşte, testlere girdim, oradan başarılı oldum. Eee, gerekirse beni ekstra destekledi iş arkadaşlarım. İşte, eee, yöntemleri öğrettiler, stratejileri.
Hı hı. Evet. <chuckles> Ha, yetiştirmek üzere gibi, evet. Çok güzel. Hı hı. Hımm. Çok güzel. Hı hı. Eğitimi yine çevrim içi mi aldın, yoksa bir yere katıldın mı?